Слушай, ты знаешь, я вот подумала: может быть, стоит, э, разрешить себе, вот, ты знаешь, не расслабляться вот прям так сразу. А, знаешь, вот вместо того, чтобы г себе говорить: "Я должна, там, расслабиться, я должна отдохнуть, да, надо отдыхать". А, ты знаешь, ты можешь просто, м, себе создать условия для расслабления, да? То есть ты как-то заранее себе морально немножко подготавливаешь, ты себе говоришь: "Ну, я просто создаю пока что условия для расслабления. Это ещё не не само расслабление". Но на самом деле это такой, знаешь, небольшой обман для твоего мозга. Ам, то есть, э, просто со создавая такие условия, ты уже входишь вот в этот вот процесс расслабления и, э, то, что ты занимаешься сама сама собой. То есть ты себе даёшь вот это право на отдых. И вот процесс, он уже запущен, как говорится. И, ну, и дальше уже просто остаётся, э, ну, получать удовольствие от этого момента.
Мгм. Ну, слушай, какая вообще интересная точка зрения на самом-то деле. Я об этом даже не задумывалась, что как бы можно себя немножко водить за нос так. Но я ещё не расслабляюсь, прямо расслабляюсь. Я так себя немножко подготавливаю. <laughs> Скажем, вводим себя в мягкое расслабление, не в резкое. Слушай, очень интересно и прям даже прям хочется это всё взять на заметку.
<chuckles> Ну, кстати, да. М-да. <laughs> Ну да! Знаешь, а н создать какой-нибудь вечерний ритуал, там, например. Э, там, я не знаю, смотря что ты любишь, какая какой-нибудь рассеянный свет включить, э, да, не очень яркий, там, м, музыку поставить приятную, а, там, ну, налить себе чашечку, там, какого-нибудь травяного настоя, чая. Э, вот, э, ну, что-то такое, что ты любишь, э, что-то спокойное, э, что тебя вот как раз вводит в такое состояние расслабления.